Ay ah, naku meron kaming GC eh, pero kasi sobrang busy ngayong December eh. Parang hindi parang hindi ako nakakakuha ng proper response na parang lagi lang 'di 'ba 'pag may GC madalas may mga ano yan kung may entry yan 'di 'ba? Entry-entry kayo ganyan pero, madalas kasi like lang ngayon like lang ganyan sige sa parang lagi lang medyo pwede to, pwede to ganyan ganon lang hindi talaga nakakakuha ng commitment. Eh, madalas pa naman sa ano, sa um, sa pagkakaibigan namin medyo ano ako eh ako yung ano yung yung final decision. <laughs> Yung pag sige ito na lang gagawin natin mga ganon baga. So kaya ako nag-aalala din kasi alam mo yun, ang kailan ba ako dapat magse-start na mag-check ng itinerary kasi madalas ang nagwo-work sa amin magkakaibigan yung ipe-present sa kanila tapos i-a-approve na ito yung gagawin. So di ko din alam kung paano ko sisimulan naman yung pagre-research saan ba ako kukuha ng parang ideas to do in Thailand ganyan so, di ko pa medy don ako nag-aalala eh, kasi baka kapusin ako ng oras eh ang ano pa naman nito March kasi ano 'yon, ah, parang, maraming may birthday sa amin sa March so medyo, ano, ah, nakakakaba kasi siyempre ilang buwan na lang tapos wala pa ako talaga nasa ano, scratch period pa lang ako, wala pa talagang concrete plan.
Oo. Oo. Oo. <laughs> Oo. Hmm, okey. Oo. Oo. Ah, so mabilis na lang. Hmm, gets. Oo. Hmm.